Jadi gini nih, Kak, untuk sekarang ini aku tuh lagi banyak banget utang tagihan gitu loh, Kak. Nah, sedangkan gaji aku kan bisa dibilang ya untuk dibayar untuk bulanan tiap bulan sih ada. Cuman kan aku juga punya kebutuhan ya, Kak. Kayak untuk, eee, kebutuhan bayar, eee, listrik gitu kan, terus juga untuk makan atau kebutuhan dan keinginan lainnya gitu kan yang harus aku penuhi. Tapi di sisi lain untuk tagihan yang kayak gini, itu kan sifatnya wajib ya, Kak, eee, kayak utang gitu loh yang di mana tuh kalau misalkan kita telat part membayarnya itu kan bakal kena denda ya, Kak. Dan kayak ituannya tuh kartu kredit atau enggak GoPay Later yang kayak gitu-gitu, Kak. Itu kan kalau telat kan kita bayarnya kan pasti kena denda dan dendanya itu enggak sedikit gitu loh, Kak. Nah, Aku tuh sempet kebingungan sekarang tuh, Kak, gimana caranya biar, eee, bayar tagihan atau hutang-hutang aku tuh jadi lebih cepet gitu loh, Kak. Karena kan aku masih kayak ya suka menunda-nunda gitu loh, Kak, bayarnya. Lebih mending untuk beli ini dululah gitu, atau mending beli, eee, yang ada di, eee, marketplace dululah daripada bayar hutang, suka gitu loh, Kak, kalo jadi aku minta saran kamu sih Kak.
Mhm. Waduh. Mhm. Mhm. Oke. Iya. Iya ada denda. Benar, bunganya, dendanya. Mhm mhm. Oke. Heeh. Oh. Jadinya malah jadinya malah bay harus bayar denda itu ya, Kak, ya tadi ya. Bunga plus dendanya. Oke.
Iya. Iya bener banget, Kak, kayak gitu. Jadi aku butuh saran sih, Kak biar aku biar lebih cepet aja gitu bayar dendanya gitu, Kak.
Oke oke oke. Aku ngerti banget sih. Memang kadang hutang itu jadi beban ya. Jadi antara, apa ya, harus banget dibayar jadi kewajiban, sedangkan kita juga banyak pengeluaran lain atau keinginan kita untuk membeli sesuatu gitu kan, Kak ya. Nah, sebelum aku ngasih saran, aku pengen nanya beberapa hal nih. Mungkin yang pertama kalau boleh tahu berapa nih total utang yang, eee, Kakak harus bayar sekarang? Eee, misalnya dari gaji sekarang berapa persennya tuh yang buat utang gitu?
Betul. Ah, bener banget, Kak. Boleh. Mmm, untuk sekarang total total tagihan aku tuh kira-kira di angka du di atas Rp10.000.000 lah, Kak, kira-kira ya. Nah, aku tuh tiap bulan itu harus nyisihin sekitar
Wah, banyak juga ya.
Rp2.000.000-Rp3.000.000 lah, Kak, setiap bulannya gitu. Jadi aku
Buat utang ya?
iya buat bayar utang doang tuh. Jadi kan nyicil tuh bayarnya kan. Nah, itu se kira-kira tuh sekitar kaya 10% lah. ya, 10% da 10%-15% lah dari gaji aku lah itu d dipotongnya. Jadi menurut aku itu tuh kayak terlalu gede sih, Kak, potongannya. Cuman mau enggak mau itu aku harus selalu bayarin gitu, Kak. Nah kamu ada saran nggak sih, Kak, buat aku gitu loh?
Heeh. Oke. Iya iya. Oke. Nah, eee, dari utang itang utang itu ada beb berapa jenis utang? Maksudnya, apakah cuman dari 1 atau ada 2 atau 3 atau gimana Kak?
Ya. Oh ada banyak. Ada banyak sih, Kak, yang pertama itu, eee, utang ini apa credit card, kartu kredit lah ya itu. Terus ada <clicks tongue> GoPay Later, terus juga, sama, eee, ini Kak, pasca bayar kartu internet gitu loh, Kak. Jadi kan internetnya nggak pake nggak pake kartu itu loh kepan udah pakai elektronik SIM, yang di mana itu jadinya pasca bayar. Nah itu tiap bulan selalu masuk tagihannya, Kak, karena kan yang paling gede kan ini ya, eee, kartu kredit. Nah itu tuh, Kak, yang paling nyedot banget gaji aku setiap bulannya, Kak, gitu loh, Kak.
Banyak ya? Mhm. Mhm. Oh, ya ya. Oh, pasca bayar. Mhm. Oke. Mhm. Kartu kredit ya emang sih, selain bunganya juga gede ya, Kak, ya. Eee, terus, eee, apakah dari pendapatan bulanan tadi, Kak, punya ini nggak sih, pos buat misalkan siapin buat dana darurat atau buat hal-hal tak terduga gitu, ada nggak sisa untuk itu?
Betul. Yap. Nah, eee, sebenernya itu aku enggak belum mikir ke sana ya Kak karena fokus aku cuman kayak bayar utang, sisanya bisa aku pakai buat main, makan, nongkrong ataupun bayar-bayar kayak pembelian impulsif yang tidak berguna lainnya gitu loh Kak. Sejauh ini sampai gitu su sampeiu sampai situ doang sih Kak. Aku enggak pernah mikir ke yang lain-lain sih.
Oke. Oh, iya iya. Oke. Oke. Tapi sejauh ini masih cukup kan? Maksudnya biarpun mungkin se eee sedikit pas-pasan, tapi enggak sampai minus gitu kan Kak?
Iya enggak sampai minus, tapi masih cukup lah, seenggaknya tiap bulan itu masih kayak ya nyisa mungkin sedikit lah ya, sisanya bisa untuk ditabung gitu kan walaupun enggak berasa. Tapi kan aku selalu mikirnya kayak ya udahlah nanti juga bulan depan dapet lagi gajian lagi gitu kan. Selalu kayak gitu sih pikiran aku gitu loh. Selalu menggampangkan lah istilahnya.
Oke. gitu Kak ya. Oke. Heeh. Ah, iya iya. Paham paham, paham sih situasi itu. Nah sekarang kayaknya aku udah ada bayangan dan bisa ngasih beberapa saran nih Kak. Mungkin yang pertama ya, eee, harus ini dulu Kak kayak mencatat gitu ya, de anggarannya per bulan. Jadi bener-bener dicatat berapa pemasukannya, terus pengeluaran, eee, Kakak nih di bulan itu, eee, misalkan bakal ada apa aja. Misalnya utang sekian persen, eee, pengeluaran tadi yang impulsif berapa persen, tagihan listrik, apa segala macem. Nah itu bener-bener dicatet, jadi, eee, ada gambaran gitu ya. Oh, eee, aku, eee, punya uang segini dan pengeluaran segini. Mungkin nanti sisanya segini gitu kan. Nah habis itu, eee, mungkin ada enggak nih dari catatan itu hal-hal yang lebih bisa dihemat gitu ya. Misalnya tadi pengeluaran impulsifnya atau makan di luarnya atau hal-hal lainnya gitu. Mungkin bahkan ini Kak, eee, kalau misalkan ada yang dihemat dan bisa jadi sisa untuk melakukan investasi itu Kak. Investasi yang sifatnya lebih, lebih jangka panjang lah misalnya 3 bulan, 6 bulan, setahun. Jadi ada dana yang disimpen yang nggak, eee, nggak bakal dipakai selama misalnya setahun. Nah setelah setahun itu uangnya udah bertumbuh Kak. Semoga gitu ya karena diinvestasikan.
Oke. Apa itu tuh Kak? Oke. Iya. Oke. Iya. Iya. Oke. Iya, paham. Oke. Oh, iya iya. Iya. Oke. Oke. Mmm, menarik juga ya Kak saran dari kamu. Aku belum kepikiran sih Kak, untuk menginvestasikan uang aku gitu. Karena kan, eee, tiap bulan selalu ada ya Kak, pengeluarannya, sisanya pun sedikit. Mungkin aku harus lebih menekankan dari pembelian-pembelian yang enggak berguna aku itu ya Kak. Saran dari
Begitu. Mhm. Mhm. <sniffs> Mhm. Iya, ditekan sih Kak, kalau bisa. Heeh.
oke juga sih Kak, sarannya Kak. Tapi ada saran lain enggak Kak, kira-kira yang bisa ngebantu aku buat lebih cepet aja sih Kak, ngebayar hutangnya gitu loh.
Oke. Oke, yang soal hutang tadi mungkin memang aku ada 2 saran sih. Yang pertama itu harus prioritasin u utang yang, eee, bunganya paling besar atau yang ini sih Kak. Eee, yang paling inilah, mendesak, eee, yang pokoknya yang paling besar itu harus kalau bisa dilunasin, eee, duluan gitu. Misalnya tadi ya, kartu kredit heeh, kalau bisa jangan bayarnya jangan bunga, eee, apa, pembayaran minimum, tapi kalau bisa dilebihin, jadi, di bulan berikutnya tuh akan semakin berkurang berkurang berkurang. Karena kalau kalau bayarnya pembayaran minimum terus jadinya nanti bulan depan segitu lagi, bulan depan segitu lagi gitu kan. Bahkan malah bertambahlah dengan ada biaya-biaya bank lainnya gitu jadi.
Ya. Yang paling gede ya. Kayak kartu kredit gitu ya. Ya. Oh. Iya iya bener. Iya sih, bener juga ya, selama ini tuh aku cuman mikir ini sih, Kak, eee, bayarnya ya udahlah, misalkan dendanya, eee, utangnya tuh bayar per bulannya tuh minimalnya Rp500.000 Ya udah aku bayar itu aja lima ratus ribu. Iya, sampai ke depannya itu, Kak, sisanya aku pakai buat, nongkrong lah, buat jajan lah, selalu begitu, Kak, tapi saran dari kamu kayaknya, bagus juga sih, Kak.
Mhm, nah Bayarnya segitu ya, heeh. Iya sih, karena sayang ya kadang ya ngerasa, ah, utang sudahlah disuruhnya segitu ya segitu aja gitu ya, iya iya.
Nah. Iya bener banget, Kak, jadi aku ya udah gimana disuruh sama adminnya aja kalau gitu segitu sisanya bisa aku pake main gitu kan atau gimana gitu kan, tapi saran dari kamu oke itu, bakal aku coba sih, Kak, untuk mencoba, melebihin dari, eee, utang yang harusnya aku bayar nah kira-kira
Iya iya. Iya. Heeh, jadi nanti bulan depannya atau 2 bulan lagi 3 bulan lagi tuh udah berkurang tuh beban, eee, kartu kredit tadi gitu.
Nah iya bener banget sih, Kak, nah ada lagi enggak kira-kira?
Atau nih atau nih, Kak, ya kalau misalkan, eee, bener-bener lagi perlu, eee, pengen ada keperluan lain sebenarnya, bisa menghubungi banknya untuk ini, Kak, eee, negosiasi soal, eee, utang it apa tagihan iya limit itu, eee, bahkan untuk tagihannya jadiin cicilan tuh juga bisa, Kak, jadi, <sniffs> itu akan bisa mengurangi beban juga sih jadi misalnya
Apa tuh? Limit ya. Oke. Oh iya.
Eee, misalnya ada tagihannya Rp5.000.000 nih saya mau ubah jadi cicilan, ah, selama setahun 2 tahun nah itu nanti, eee, bisa mengurangi ini juga sih, mengurangi tagihannya juga.
Oke. Oh oh aku baru tahu, Kak, kalau bisa kayak gitu, mantap nih bakal aku coba sih, Kak, eee, bakal aku coba sih ke depannya, Kak, gitu.
Bisa bisa, heeh, mhm. Heeh, itu coba deh, Kak, aku juga itu sarankan juga sih seperti itu.
Nah iya ada lagi enggak kira-kira saran untuk aku yang cocok banget nih menurut kamu?
Eee, soal utang sih tadi itu ya, eee, mungkin atau yang bisa aku tambahin lagi, yang bisa dilunasin nih yang kira-kira di bulan depan bisa banget nih, eee, aku lunasin, itu lunasin aja Kak menurutku ya. Jadi berkorban sedikit selama heeh mungkin paylater itu berkorban dikit nih selama sebulan enggak apa-apa deh bulan ini yang penting itu udah lunas. Jadi bulan depan udah enggak ada bayaran lagi, langsung nol gitu. Jadi itu bisa jadi apa, bisa jadi buat keperluan lain kan misalnya bisa jadi justru justru hal-hal barang-barang yang pengen dibeli impulsif itu bisa kebeli nanti gitu di bulan depannya.
Iya. Mmm, iya. Kayak GoPay Later gitu ya. Oh, iya. Bener. Mmm. Iya sih Kak bener juga Kak. Soalnya paylater ini, aku tuh makainya kayak terlalu terlena gitu loh Kak. Kan makainya kan ting tinggal pakai tinggal pakai gitu kan bayarnya terakhir gitu kan. Selalu aku kayak gitu Kak bayarnya terakhiran. Tapi, eee, dengan saran kamu iya sih Kak. Kayaknya aku harus bener-bener lunasin paylater biar bebannya itu enggak terlalu menumpuk dan lebih baik aku bayarin ke si credit card-nya ini Kak. Aduh Kak.
Iya iya. Paham paham. Mhm. Mmm. Mhm. Bener, biar enggak pusing Kak itu, biar mengurangi beban lah ya.
Iya bener banget Kak. Saran dari kamu ini berguna banget sih Kak. Aku jadi lega sih Kak, setelah cerita sama kamu gitu kan. Dan aku jadi tahu nih ke depannya itu aku harus ngapain, melakukan apa, harus bagaimana gitu Kak. Itu saran dari kamu bener-bener ngebantu banget sih Kak.
Wah. Senang juga nih bisa ngebantu dan membuat kamu sedikit lega ya. Dan semoga bisa diterapkan tadi saran-sarannya. Nanti kalau butuh cerita-cerita lagi, kabarin aja Kak. Aku siap membantu lagi.
Iya. Iya. Oke deh kalau gitu Kak. Oke deh kalau gitu. Sampai jumpa lagi ya Kak.
Oke. Sampai jumpa.